なんかちょっと聞いて欲しいだけではあるんですけれども、なんかね、あの人生のライフステージが変わるにつれて、友人関係って多分少しずつ変わっていくものだなとは思うんですよね。あの学生の時のままとか、独身の時のままみたいな感じではなくなったりするので。結構自分もこう、ライフステージが変わるにつれて、友人関係が変わったりとか、ちょっとつかい付き合いづらくなったなっていうような子たちっていうのが、まあ、ね、な何名かいたので。そういう場合、ちょっと難しいですよね。なので、またね。その時にあった新しいお友達を作ったりしし、ね、しなきゃいけないとか
ああ、はいはい。 はい。 うーん、そうですよね。 うーん。 うーん。 おお。
なるのがね。ちょっとなんか億劫にもなるし、またどっかで会わなくなるのかなっていうふうに思ったりもするので。
うん。 うん。ああ、そうですか。あ、結構いろんなところに行かれたりされてるんですか？結構引っ越しとかされて。ああ。
うん。 うん。 あ、そうですね。そう、そ。そうですね、引っ越しもありましたし、やっぱりこう昔の職場で出会ってすごく仲良かったんだけど、お互い職場がまた変わって、新しい人生になった時に、久しぶりに会ったら、すごいなんかお互いの価値観が変わってて、ちょっとなんか、あんまり、付き合いづらいかもみたいなふうに思うこともあったので。
うん。 おお。 ああ。 ああ、それはありますね。やっぱり、やっぱ価値観とかって変わるんでしょうね、やっぱり違う環境にいるとね。
う、うん、そうなんですよ。不思議なんですよね。す例えばその子とかだったら、すっごい仲良しだったので、ほんとに、ま毎日って言ったらちょっと言い過ぎですけど、ほんとに連絡はほぼ頻繁に取って、休みの日なんてほぼ、ね、毎回休みの日にお互い会ってたぐらいの、あの、ま、独身だった時ですけれども。仲良かった子なのにそうなんです、ちょっとしょ仕事がね、お互い職種を変えて、お互いそれぞれ転職したあととかは、やっぱりこう、やってる内容も違ってくるので、話が合わなくなったり、ちょっとね、意見が合わなくなったりとかで、ね、敬遠するようになったりもしたので
うーん。 ああ！ ああい。 ああ。 あ、そうなんですね。 ぱ、ほん。 ああ。 うーん。 おお、あ、それはなんかすごい残念ですね、うん。ああ。
うん。うん、そうなんです、とっても残念なんです。なんか仲良くしたい気持ちはあるんですけど、そういう、あの、とって大変だった時に仲良かったので。
ああ。 そうですよね。 うーん、そんな、そのその、お友達のタイプはどんな感じなとっても仲良かったお友達だったんですか？し親友といえる感じだったんですか？
ううん。そうですね、当時海外に一緒に住んでて、で、なんか日本人、日本語で話せて、いろんなね、あの、うん、慣れない文化とか仕事でも、なんか文句を言ったりとか「こうこういうのやだよね」みたいな言ったりとか、もうほんとにあの、心置きなく話せる仲間の一人？ほんとに親友ぐらいの関係だったので、え、すごく真面目な方で、ちょっとね、日本にお互いそのあと帰って仕事を別々に始め で、彼女の方はすごいね、すごくあの、大変なしごをされてたりとかして
ああ。 うん。 ああ。 ああ。 うん。 おお、お。うーん。 うん。 ああ、あ、そういうかんそうですね、やはりその環境もよると思いますよね。日本に帰られたっておっしゃってましたよね、彼女がね。うん。
うん。 はい、あ、そうです、そう、で、私も彼女もその後、ちょっと日本に帰って、で、会うとな 自分があう 感じになったりしたので
うーん、な、そうですか。うん、うん。 あ、そうなんです、ちょっと違う感じになっちゃったんですか、お友達が少し、お話さなく、あんまり喋らなくなっちゃったとかいうのもあるんですか？
うん。 うん。 そうそうですね。やっぱ、仕事内容が、ちょっと、やっぱり、全く変わったので、お互いに。以前は、その、海外で同じ仕事をしてたのと、今ね、その後日本に帰ってからそれぞれ違う職種で違う、こう、プロフェッショナルに就いたので。そこで、ちょっと、ね、意見が合わなくなったりっていうのもあったかもしれないですね。話してても、なんか、ね、仕事の話しても、ちょっと、それはお互い違うんじゃないかなと思うような意見の食い違いが出てきたりとかも、ししたので。
うーん。 ああ。 ああ、そうなんですか。 ああ。 あ、そうなんですか。それは最近、あの、結構、その、彼女に最近会ったことはあるんですか？さい
うーん。 もう、最近で言ったら、もう、私もアメリカに引っ越してきたんですけど、1年前に引っ越す前に会いましたけど、でもその前も、もう、ほんとに数ヶ月とか、多い時は6か月に1回ぐらいに減りましたね。日本に帰ってからは。
うーん。 うん。 ああ、そうなんですか、なんか残念ですね。
うん。 残念なんです。なんか、ちょっと、 疲れちゃうようになって、会うと話が合わなくなったり、意見がちょっと違ってきたりすると、ね、ちょっと険悪なムードになりたくないですし、昔すごく仲良かったので、その、そのままでいたいなっていうのもあって、あの、なかなか会えなくなったっていうのもあるかもしれない。彼女もそう思ってるのかもしれないですけどね。
うーん。 ええ。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 ああ。 あ、残念ですね。でも彼女もそう思われてると思って、こ心がちょっとすごい痛くなりますよね。寂しい思いですよ。なんかなんか、もっと仲良くなりたいなって思ったりはしますか？
うん。 そうなんよ、うん。 うん。そうですね、彼女も今仕事で、ちょっと、別の国にその後引っ越してしまったので、ね、なかなか会えないですけれども、なかなかこっちからね、どうしてる？とかってメールしきれなくて、してないんですよね、今は。
うーん。 うーん。 あ、そうなんですか、そうですか。とても残念な気持ちですよね。なんか、すごく今まで仲良くしてたお友達が、うん、今喋れなくなると、なんか、さみ寂しいですよね。
うーん。 うん。 そうなんです。寂しいんです。昔は何でも言い合ってたのに、お互い、あの、ほんとに忖度なく言いたいこと言ってたって感じで。で、意見も大体似てたので、あの、好き放題言ってたんですけど、なんか、やっぱり、ね、仕事変わったりね、あの、自分のね、人生が、ちょっと、こう、お互い違う路線に行くようになると、ね、感じ方とかも変わってくるのかもしれないですね。
うん。 ああ。 うん。 うーん。 そうですね、やっぱ環境といい、そうですね、仕事の環境、そして価値観、そしてなんかやっぱり状況とか人とね、せった、接したりするとやっぱり、こう、いろんな人と接したりするとやっぱりその、価値観って変わるので、その、しご彼女がもしかして働いていた仕事のう、仕事場で何かがあったのかどうかわからないんですけど、うん、そういうかいそういう人と新しい人と出会ったことによって何か彼女の価値観も変わったのかもしれないのかもしれないですねえ、もしかしたら。うーん。
う、ね。 うん、うん。 うん、うん。 うん。 うーん。 うん。 そうですね。うんうん。で、その価値観ってやっぱ私はそこにいないので、もう分かり得ないですし、なので彼女としても、私に言ってもって思ってるところはあるのかもしれないですね。
うーん。 ああ、そうですね、なんか、すごい残念ですよね、なんか、さみしい気がしますね。もしかしたね、もうちょっとそういう、ん、なんかで、何か分かち合えるものを何か1つ見つけられたらいいですよね。そして、それか、から始まるかもしれないですね、またね、お友達の関係が。
うん、ん。 うん、うん。 うん。 うん。 そうなんですね、うん。 そうですね、私としてはちょっとやっぱ関係は彼女との関係は切りたくないというか、もうほんとに大変だった時期にお互いなんか切磋琢磨して、海外で生活してた時のお友達なのでうん、今の彼女の成功もすごく喜ばしいことですし、できればまた、仲良くなりたいなと思ってるんですけれどもね。<chuckles> うん。
うんうんうん。 そうですよ、うん。 そうですね。 うん。ええ、なんか、たんとても残念な気がしますので、もしよろしかったらね、この、クリスマスかなんかの、なんか温かいうん、機会に何かメールかなんかね、送ってみたらどうかなと私は思うんですけど、どうでしょうかね？うん、いうんうん。
うん。 あ、うん。 うん。 あ、そうですよね。それは、確かにいい口実になりますよね、クリスマスだからっていう理由で。うんうん。
うん、ね。すああ、そうですね、一般的にみなさんクリスマスとかに、ね、あの、グリーティングカードなりね、挨拶のカードなりって、あの、アメリカでも送るんですけど、日本でも、そうですもんね、何かあの、こ、お正月の前に送るのはちょっとおかしいかもしんないですけど、うん、そういうカードとか、送ってみたらどうかなとか思うんですけど、どうでしょうかね？
うん。 うん。 うん、うん。 あ、そうですね。あの、カードを送ってみようかなと思いますね。もしくはもしくはね、ちょっと1時間ぐらいズームとかね、やってもいいのかなと思います。時間が合えばね。うん。
うん。 ああ！いいです。あ、嬉し え？ああ、いいですね。うん。あ、おズームとかの、そういって関係はまだまだアカウントとかを一緒に、あの、喋れるような関係なんですね。じゃ、いいですね。
あ、ズームはやってないです、まだいちどもやってないんですけれどもうん、彼女とは。はい。
うん、あ！やってないんですか？あ、そうなんですか。ね、もしできたらでもいいですよね、そういって、ね、今まで仲良くされていたお友達とやっぱりね、この機会に、なんかもしかしてね、あの、仲良くなれたらちょっと心が、また、温かくなるなとか思うんですけどね。うん。
うん。 そうですよね。そうなんですそうなんです。なので、まあ、彼女もそうですし、その、別のね、あの、学生の時の友達とかも、なかなかね、海外に自分が仕事で行ったりして帰ってくるとね、お互いの価値観が変わってたりして、なかなかこう、前の学生の時ほど仲良くなるっていうのは、難しくなってくるなっていうのをちょっと最近感じたので、吐き出させてもらいました、ここで。<chuckles> うーん。
うーん。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 あ、あ、もちろんです。でも、一般的に、そう風に感じるとは、多分みんなそうだと思います。なので、うん、全然あの、私こういうお話をしてくれたことで、あたしの中でもすごい、あの、安心ができますし、そう、あたらしも、最近感じてますし、そうですね、皆さん、うん、一般的にやっぱり違う場所に行くとね、なんかそういう、き、違う価値観を得られるっていうのは聞いたことがありますので、それは全然不思議ではないと思いますよ。もう、うん、うん、みんなそうやってたうんうん、うん。
うん。 そうですね、うん、うん。 うん。 うんうん。 うーん、そうですか。なんか うーん。 うーん。 そうですよね、なので無理 うん、あ、なんか無理してね、なんか海外の話ばっかりしてもね、く、あの、面白くないだろうから、そういうのしないようにしたりとか、そうすると彼女たちの日本でのね、話とかに私がついていけなかったりとかもするので
うん。 うーん。 そうですよね。 あ、分かります。そうですよね、そうですよね。うん、そうですね、場所がやっぱ違うと、会話のね、内容も変わってきちゃいますもんね。なのでそれ無理やり合わせるのも、大変ですよね。わかります。うん、うん。
うーん、そうなんです、ね。 そうなんです。 そうなんです。自分もなんかちょっと楽しめてないかったりするので、どうしても自分と似たような経験を持ってるような方、海外経験があったりとか、海外で長く住んだり、仕事してる方と話は合いやすくなってはきましたね、大人になって。
うーん。 うん。うん。 うん、あ、そうです、私も同感です。そうですよね。やはりうん、やはり同じ経験をしてる方と一緒に、やっぱり話をしてると、自分なかでね、あの、気持ちがね、やっぱりあがってきますもんね。私もそれはあります。うーん。うん。
うん、そうですよね、うん。 うん。 うん。 そうなんです。うーん、ちょっとね、共感できない内容とか、あの、自分が見たことない景色の話をされてもね、私も全然ついていけいけないと、ね、学生じゃないのでね、なかなかこう、楽しくその場にいるだけっていうのはできなくなってきたなっていうのは感じますね、ほんとここ最近特に。うん、うん。
うん。 うん。 うん。 あ、そうですね、そうですね。でも、それはあたしは、とても素晴らしいことだと思います。あの、と特に、ね、そうやって、私たちは、そうやって思えるってことはやっぱり、成長をしてるからであってこそ成長してるからであって、別にそれは全然悪い、あの、経験ではないと思いますし、自分がそうやって思えるってことは、やはりね、友人関係が変わり、新しい、ね、そういって交際あの、新しい気持ちが芽生えるってことなので、あたしはとてもそれは素晴らしいことだと思いますね。それは自分の成長だと思いますので、あのはい、あの、そういって話をしてくださったことに対して私も、いやあの、同感できますし、普通にそれは、す、あの、ね、あの、普通の気持ちとして捉えていいことだと思いますので、私ははい、あの、全然、あの、そういうふうに思うってことは全然不思議じゃないと思います。
うん。 うん。 うーん。 うーん。 あ、 うん。 うん。 うん。 ああ、そうですか、ありがとうございます。なので、なんか今はこのまま連絡無理に取らなくても、またいつかどっかのねライフステージで、ああの、お話できる時も来るだろうし、ずっとあの、切りたいとかではないので、このまま、ま、あの、ゆるく付き合って、いいける時に付き合うかなみたいな感じでは、今、います。そんなスタンスで。
はい、あい。 うん。 うーん。 うん。 そうですね。 はい、そいで、あのそうですね、あの自分の気持ちが、あの、準備できたらと、いいと思いますので、ほんとにあありがとうございます。それでいいと思います。
うん。 うん。 はい、こちらこそ、なんはい、話聞いていただいてありがとうございます。ちょっと心が軽くなりました。
うん。 あ。 あ、良かったです。ありがとうございます。私もすごい気持ちが、あの、嬉しくなりました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。
はい。はい、こちらこそ、またよろしくお願いします。
あ、はい、失礼します。